อืม ใช่ ต้องวางแผ่นอย่างดี โอ้ แสดงว่าเนี่ย เราน่า เป็น เป็นแนว เดียวกัน อยากไป Coachella อืม สักครั้ง ในชีวิตเนาะ
อืม กำลังดี ใช่ เนาะ ใช่ เนาะ แล้วก็ไปแบบปล่อยจอย แล้วก็หลับตา แล้วก็ฟังเพลงนะ น่าจะเหมือน ใช่ไหม
เออ ค่ะ เออ ใช่ค่ะ เพราะเรา ส่วนใหญ่เราก็ไปเฟสติวัลบ่อย ๆ เรา ถ้า ค่ะ ไม่ค่ะ เราคนละ แนวกับสามี เลย สามีนี่จะชอบ แนวคันทรี ใช่
ใช่ ใช่ไหม แล้วเวลาคุณไป คุณไป กับสามีไหม? หรือว่าไป กับ เพื่อนนู่น <chuckles> จริงเหรอ? แล้วมีคันทรีไหมคะ? ที่ ที่ Coachella
มี มีเหมือนกัน นะคะ แต่ว่าอาจจะ ไม่ได้แบบ เหมือนล่าสุด Post Malone เขาก็เป็นคันทรีไปแล้วนะ เขาก็ยังมา เออ Post Malone เขาก็เป็นสายคันทรีไปแล้ว
มี ย เออ อ๋อ เราเห็นไอ้เนี่ย <tsk> อ่า Ed Sheeran ไหม? ที่ไป เหมือนกัน อันนั้นเขาก็ไป เออ คันทรี เป็นแบบอุซ โฟล์กซองหน่อย ๆ
อืม Ed Sheeran เออ ค่ะ เออ ใช่ เออ เขา เขาจะเป็น ตัวดัง ๆ เขาก็จะแบบ ไปอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย เราว่าจริง ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ก็ ค่ะ
ใช่ไหมคะ ใช่ ๆ เห็นอันนั้น ก็อยากไปดูเหมือนกัน Ed Sheeran ค่ะ อืม ของเรา เรา สามีเราชอบ EDM <chuckles> ชอบ แบบว่าตึ๊ด ๆ
อืม ถ้าอย่างนั้น เนี่ย ก็ต้องแบบ EDC ซึ่งเสียดาย มาก เดี๋ยวนี้แบบ EDC อย่างเงี้ย เหลือจัดแต่ที่ Las Vegas แล้ว เมื่อก่อนมีจัดที่นิวยอร์ก ด้วยเราเคยไปของนิวยอร์ก อืม ใช่ค่ะ อืม แต่ว่าตอนนี้นิวยอร์ก
เออ ใช่ อ๋อ จริงเหรอคะ? โอ้โฮ มัน ใช่ เราเคยไปตอนวัยรุ่นเนาะ แบบว่าตอนที่ไม่มีลูก อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันสนุกมากเลยอะ แบบมันตื๊ด ตื๊ดจนขา ตีนแตกเลยอะ เออ แบบ สนุกมาก
อืม อา ใช่ ใช่ อืม แล้วที่ประทับใจ เราเคยไป Sensation ที่เป็นปาร์ตีชุดขาว อะค่ะ เออ แล้วเราไปที่นิวยอร์ก ไปแล้วเราเปบ เป็นโมเมนต์ที่เราชอบมาก เพราะว่านั่ง ซับเวย์ ไปอะ แล้วใน ซับเวย์ อะมีแต่คนใส่ชุดขาวหมดเลยอะ เออ แล้วแบบ โอ้โฮ แบบ ได้ฟีล มันแบบเนาะพอเราไป ไปเป็นเฟสติวัลที่มีคนชอบอะไรเหมือน ๆ กัน แล้วยิ่งเขามีธีมมี อะไรอย่างเงี้ย แล้วเรารู้สึก แบบ เออ มันเป็นหนึ่งเดียวอะ เออ เราเป็นส่วนหนึ่ง ใช่ค่ะ ซึ่ง ใช่ อืม แต่ตอนนี้ก็
อ๋อ ค่ะ ๆ อุ๊ย คุณ คุณไปด้วยเหรอ? เออ ค่ะ คือได้ฟิล มากเลยเนาะ ค่ะ อา ใช่ ๆ อ๋อ เป็นส่วนหนึ่ง ๆ เออ ค่ะ ดีจัง เออ เราอยากไปเหมือนกันเนี่ย เพราะว่าตอน ร ก่อนหน้านี้เราไป เอ่อ เป็นเหมือน เป็น ไม่รู้ ไม่น่า คุณน่าไม่จะรู้จักชื่อ Dave Matthews อะค่ะ มันเป็น เขาเป็นวง เอ่อ คล้าย ๆ โฟล์กซอง เป็นวงแจ๊สที่แบบเครื่องดนตรีแน่น ๆ เยอะ ๆ มีหลายเครื่องดนตรีค่ะ เวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตทีอะคนจะไปดูเขาเป็นหมื่นคนเลย แล้วเราก็ตกใจว่า เฮ้ย อเมริกันเนี่ย เขาดังมากนะ แต่ว่ามันจะเป็นดังในกลุ่มคน 40 อัป เพราะว่าตอนที่เขาดังอะ มันจะ ข เรายังเด็กเนาะ เราก็คือคนที่สามี รุ่นสามีเราจะได้ จะได้ยินมากกว่า เออ แล้วก็ โอ้โฮ คนเยอะมาก คนเต็มแน่นเลยค่ะ แล้วก็เข้าไปดูข้างในไม่ได้เลย อะไรเงี้ย ต้องแบบดูอยู่ข้างนอก แต่สนุกมาก แล้วก็ตั๋วไม่แพงมาก ตั๋วก็คือแบบราคาจับต้องได้ แล้วตอนนั้นเราไปดูที่นิวเจอร์ซีย์ ใกล้ ๆ กับ Philadelphia ดีมากเลยอะ ไอ อยากจะไปอีก แต่ว่ามันติดโควิด พอหลังโควิดปุ๊บ ท้อง มีลูก จบเลยอะ
ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ๆ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม โอ้ ใช่ ยาวเลย ใช่ไหมคะ เหมือนกันเลยค่ะ พอ ตั้งแต่มีลูก นี่ก็คือแบบคอนเสิร์ตนี่ก็คือ แต่ตอนเนี้ย เออ แต่ตอนเนี้ย เรา เรา เรามีความหวังว่าเรา อยากจะได้ไปดู T-Pain เพราะเราแอบดูว่า T-Pain จะมาใกล้บ้านเรา แล้วก็ ฝ ฝากลูกไว้ กับสามีได้ อืม
ใช่ ยาวเลย คอนเสิร์ตอะไรดีอะ Miffy <chuckles> เฮ้ย อ๋อ อันนี้ คือ เขาเป็นวงอะไรอะคะ? เป็นวงตื๊ดเหรอ?
อ่า เป็น เป็น เป็นฮิปฮอปค่ะ